Ouais, je sais pas toi, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu où tu es allé, en fait, si tu aimes aller dans différents pays ou même, heu, que ce soit en France? Laquelle ville t'a le plus surpris quand tu es allé soit visiter ou soit même habiter sur le long terme? Comment ça s'est passé?
Et beh, écoute, heu, tu vois, c'est intéressant puisque, mmh, depuis pas longtemps, à peu près 1 an, heu, j'ai déménagé pour la 1re fois, heu, de ma de ma ville, heu, d'origine, hein. Ma ville d'origine qui est, heu, Grenoble, heu, donc heu, capitale des Alpes. Et là, ça fait, heu, 1 an que j'habite, heu, dans la fameuse ville, heu, très connue de Marseille, dans le sud. Donc heu, autant te dire que le le changement a été assez, heu, drastique, et heu
OK, ouais. Ah. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais pas, niveau niveau culture ou température, mais si tu peux m'en dire plus, <chuckles> ouais, c'est ça. <chuckles> C'est dans les montagnes, oui. Mais il fait chaud en é il fait chaud en été aussi dans les montagnes?
<chuckles> Ah bah, les 2. <chuckles> Écoute, heu, ouais, ouais, c'est Alors, ouais, bon, Grenoble, c'est vrai que, bah, c'est une cuvette, donc heu, forcément, heu, il fait très chaud, heu, l'été, très froid l'hiver, donc c'est un peu particulier. Mais quand même, heu, il fait pas aussi chaud que qu'à Marseille, si tu veux. Moi, en en arrivant à Marseille, j'ai j'ai quand même été assez, heu, surpris de sur pas mal de choses, que c'est une ville que je connaissais pas du tout avant, à part, en fait, à part, heu, les les stéréotypes, hein, que beaucoup ont, je pense que sur Marseille puisque
Ouais. Mmh mh. <chuckles> L'accent et cetera. <laughs>
L'accent, les les peut-être la criminalité, ou alors la culture, le le chaleur, le rap, les calanques, la mer, heu, tout ça, tout ça, quoi. Non, moi, heu, j'avoue que j'ai été assez, hem, assez, heu, surpris en découvrant par moi-même Marseille. Puisque c'est une ville quand même qui est assez intéressante, hein, qui a qui est très variée et qui est, heu, qui est vraiment, heu, très singulière, hein, heu, je pense que c'est vraiment une ville qui est assez unique en France. Alors on
<chuckles> La chaleur. <laughs> Oui. Mmh. D'accord, ouais. «Singulière», qu'est-ce tu veux dire par là?